لأ، هي مثلًا من حوالي 6 شهور مثلًا أو كده معانا، بس آآ آه. بس بقى ل بس بقى لها فترة موجودة معانا في الشركة. يعني مثلًا باشوفها بس لكن الألوم الفترة دي مثلًا بقى لها مثلًا قولي شهر ونُص كده، آآ، دخ ات ات اتنقلت معايا القِسم اللي أنا فيه، فبقى معانا في تعامُل مُباشر زيادة. الأول مثلًا كان آخِرنا مثلًا في ال في الشُغل مثلًا باشوفها مثلًا ماشي، أوكي في ال وإحنا في الباص مثلًا آآ في ال في ال في البوفيه الكلام ده، سلام، ممكن سلام كده وخلاص. طب صباح الخير وصباح النور الكلام ده بس اللي حصل، اللي هو آه بس كده. لكن الأ بزو بحُكم بقى إنّها خلاص هي هي نَقَلِت معايا بقت في ال في القِسم اللي أنا فيه، فلأ بقى في تعامل مُباشر بقى في الشُغل بقى. ف بس، فأنا انجذبت بصراحة اللي هي روحها حلوة بصراحة أوي يعني إيه، آآ آه، م بالضبط.
بقى لها فترة. إمم. إمم. آه. علاقة سطحية. إمم. إمم. إمم. أيوه. هو ده اللي كنت هاسألك عليه، إيه بقى اللي لَفَت نظرك فيها؟
بُصّي، هي و يعني هي كواحدة روحها من جوّه حلوة كده. يعني مثلًا آآ مختلفة شوية، آآ مُبتسمة على طول، طول الوقت امم، آآ طبعًا مُهتمّة بنف بنفسها جدًا ك كشياكة ونضافة وكده م بُصّي، ما يعني إيه م هي ما أقدرش أظلِم برضه زوجتي وكده يعني إيه، آآ أنا أنا عارف إن هو أكيد كده، كده الحد بيبقى طالع برّه البيت وكده بيبقى مهتم بنفسه أكتر ما ما في البيت. يعني م يعني حتّة ال ال ال الاهتمام بالنَفس والكلام دَوّة، ممكن عشان هي في البيت وكده ف أو هو بصراحة لَفَت نظري آه. لَفَت نظري آه بصراحة.
أنت قارنت بينها وبين زوجتك؟ إمم. ما هو ده لَفَت نظرك. ما هو لَفَت نظرك. آه. طَب آآ في أولاد؟
عندي أولاد آه.
آه. طيب تمام، هي زميلتك مش متزوجة؟
لأ، هي مش متزوجة.

لأ بُصّي، هو آآ لأ ما فيش. يعني آآ أنا م أنا أصلًا ما قُلتلهاش حاجة، أنا عايز أقول لِك أنا حاسِس بذنب بس إن أنا قاعد بافكّر فيها بس اللي هو طول طول الوقت أنا أنا آه. أن أنا ما قُلتلهاش حاجة طبعًا خالص أنا قُلت لها حاجة، لكن أنا الفكرة إن أنا آآ اللي حاسِس بيه دلوقتي إن هو أوقات كتير بابقى قاعد في البيت مثلًا وأقعد أفكّر فيها وأنا نايم مثلًا أو وأنا قاعد مثلًا، زي ما قُلت لِك بقيت باحِس إن أنا بابقى عايز أروح الشُغل عشان أشوفها، عشان أقعد أتكلّم معاها. هي م آآ أ أنا مش عارف مثلًا هي آآ هي حاسّة إنّها مثلًا مُنجذِبة ليّا والّا آآ هي دي روحها أصلًا، دي طبيعتها إنّها تكون مثلًا روحها مَرِحة و وكده. م م لأ ما بالضبط. يعني
آه، كويس جدًا. إمم، إمم. آه. آه. مش قادر تقرّر يعني سلوكها معاك لوحدك والّا مع اللي حواليك كُلّهم مش واخِد بالك يعني ده مش شايفه؟
مم ممكن ممكن ممكن معايا أزوَد شوية، ممكن مثلًا أزوَد شوية إن هي آآ بس بس بس ما أقدرش أقول برضه إن هي آآ حاسِس ده هي انجذاب ليّا والّا ب والّا ده بح والّا والّا ده بحُكم إن إحنا شغّالين على حاجة م معيّنة. اتفضّلي.
آه. طَب آخِر آخِر سؤال. آخِر سؤال عايزة أسأله لك، أنت بتحب زوجتك وأولادك؟ جميل جدًا، ما عندك استعداد تتنازِل عنهم أو تبعد عنهم؟
آه طبعًا. آه طبعًا. لأ أكيد يعني ما ينفعش أحطُّهم مقارنة في حاجة أو مثلّا في كَف ولا حاجة تانية.
طيب أنت بُص، أنا أنا مقدّرة شعورك جدًا ومُتفهِّماه وشعورك بالذنب ده زي ما قُلت لك شعور جميل، جميل جدًا إن أنت لسّه عندك مشاعر لزوجتك عشان كده أنت شاعر بالذنب و وحاسِس إن أنت مِقصّر في حاجة أو بتتصرّف تَصرُّف مش صح، فخلّينا ن يعني نتكلّم في إن إيه، إن أنت ما حاولتش إن أنت <tsk> آآ تبعد أو أو أو تكلّم زوجتك تقول لها أنا محتاج أقرّب معاكِ أكتر أو عايزة أتكلّم معاكِ في حاجة أو كده والّا ما قدرتش تعمل كده؟
إن أنا أقول لها قصدِك يعني إن أنا أقول لها على الموضوع؟ لأ، ما
آه. حاولت يعني حاولت تخلّي الشعور بالذنب ده يروح من عندك، حاولت بأي طريقة والّا ما عملتش؟